Ma sì, ma sono s
Incontrare la gente. An anche perché poi dopo comunque anche con il mio lavoro, ehm, e i lavori che ho fatti, comunque mi è capitato sempre di stare a contatto con il pubblico e quindi comunque, cioè, tipo, il fatto il f
Ah beh, ma allora hai voglia. Certo che dopo vuoi stare vuoi stare anche un po' tranquillo. Lo so e guarda
Eh, il fatto il fatto di parlare, di cosare, no, di di di insomma di
so benissimo cosa cosa vuol dire sta cosa, perché io, eh, la ho la lavoro da casa. Mio marito invece lavora a una un'agenzia di viaggi e torna a casa che è sfinito dalle parole, delle persone, no, infatti non ha no <chuckles> poverino.
Eh. Ah, ho capito. Certo. Eh, sì. Guarda, io ho lavorato io ho lavorato 10 anni ho lavorato 10 anni in un albergo come come uhm, alla uhm, alla reception, no, e quindi poi era n albergo grande, aveva tipo quasi 500 stanze, quindi ti immagini, no, tra gente che tra che che ospiti che ritornavano ricorrenti, nuovi, che ti chiedevano, eh eh, avoglia, no. Quindi, cioè, tipo quando quando sono cioè, non avevo proprio voglia, no, insomma, di
Mamma mia. Oh mamma. <gasps> Hai voglia a chiacchierare lì, mamma mia. <laughs> Non ce la facevi più dopo, cioè
interagire con. No, magari no, perché lo facevo anche con piacere, perché poi ti ripeto, sono, cioè tipo, eh sono sono sono una persona aperta, no, ehm, però ecco, tipo, cioè sì, cioè, quando è me ne andavo a casa me ne andavo a casa. Non è che andavo dopo, mettevo, che ne so, al telefono magari a parlare col mio caro amico, no, ore, no
Mh. Ma certo, però lavorare col pubblico è veramente, è è pesante. No, immagino. <chuckles> Andavi a casa a tapparti le orecchie, un po' di di silenzio, grazie. Eh, sì, eh.
<chuckles> Eh. In silenzio. E quindi, dico: "Non c'hanno, non non non non no no no l'età di tuo marito ma quasi", no, e quindi, cioè, ho raggiunto un po' una certa un certo equilibrio, una certa, ehm, pace, no, e quindi, ehm, mi ha mi va bene quello insomma mi va bene quello che quello che che ho che ho.
No, no, io Mh. Sì, sì, ma an anche lui, però veramente.

Tu cioè nel senso, tu in in età adulta hai trovato amicizie nuove?
A quest'età dici? A quest'età? Sì, sì, sì, le trovo. Sì, sì, le trovo. Però mhmm
Eh però, insomma vanno un po' coltivate, nel senso che eh
Sì certo, certo. Però non è più come come prima che magari eri proprio bisogno, no, di di di di di stare insieme a qualcuno, un po' per diciamo per una certa che ne so, s solitudine, no, oppure, anche la voglia proprio di approcciarti nel mondo, no, adesso bene o male, io sto bs passo passo parecchio tempo da solo, no e non non mi annoio, sto bene, sto tranquillo, quindi no no no
Mh. Sì. Ma guarda ti dirò, anch'io e non mi annoio
non sento questa necessità, capito, questa necessità di andare a trovare perché magari per noia, per
Sì, ho capito cosa intendi, che dici: "Ah, magari uno esce con qualcuno così per non uscire da solo." Io no, io vado anche da sola tranquillamente.
No io non esco proprio. So quando non esco proprio quando quando cioè, se non voglio uscire, che non è che devo per per forza capito?
Ah bravo, ma pure io. Anche perché sì
E se e se e se mi capita che devo andare a fare dei giri così, ma esco esco da solo anche, sì. C'ho non c'ho problemi.
Ma sì. No, io ti dirò, che pensavo che avrei che avrei fatto magari amicizia, mhmm, con qual una qualcuno che c'ha figli, no? Invece no. Cioè, io con quelli della scuola ma 0. Mhmm, tutte le scuole che ho che abbiamo frequentato, <chuckles> non ce n'è una che mi è rimasta. Forse una, sì ma non è un'amica, cioè, non posso definirla amica, una conoscenza.
Mh-mh. È difficile, eh. Sì, ma sai che c'è, che poi comunque dopo una certa età, no, a una certa età è un po' più difficile, perché si hanno si hanno cose diverse, no, si hanno Eh sì. No, ma poi anche anche a
Eh si hanno tanti impegni. Però, se devo dire di di persone amiche, io ce ne ho ce ne ho sicuramente di più, mhmm nel sono tutti single, non so come dirti. O sono coppie che non hanno figli, cioè nessuno dei dei nostri amici, nè miei nè mio marito ha figli, per esempio. E quindi è una cosa abbastanza, <chuckles> una cosa bizzarra. Però, ci hanno aiutato a crescere i nostri, capito?
Ah-ah, certo. Ah. Ho capito. Mh. Interessante. Interessante. Eh certo. Ho capito.
Quindi, io mi ricordo quanto aiuto ci hanno dato con i nostri figli, quando erano piccoli soprattutto. E soprattutto una ami c'è u
Certo. Guarda, a me adesso, in questo momento, se ti devo dire la verità, io s cioè, sto bene così. No, anche perché poi ho giorna ho le giornate abbastanza abbastanza piene, no, e quindi o lavoro o sto con mio figlio. No, e quindi proprio non non sento proprio la necessità di
Mh? Eh, beh. Eh, sì. Mh.